うーん、それはもう本当にすごく最大のヒントだと思うんですけども。例えばですけども、もう、例えば日記を書くのがすごく苦手だったとしますよね。でも続けたいっていう気持ちだけはある場合、そういう時で、ま、そんなに楽しくはないけど続けたいなって思う習慣があったとして、例えばウォーキング、今好きだから続けてらっしゃいますけど、運動がもう全然大嫌い、家の中が大好き。だけども体と心の健康のためには、運動するっていう習慣をつけたい、でも続かないっていう方に対してアドバイスするとしたら何になります？
グッズ、うん。 はい。 ええ。 はい。 うん。 ええ。 はい。あの私そのウォーキング以外にも、いちにちおきに筋トレをやってるんですね。<chuckles> そうなんですよ。で、そのさっきのその日記をあの書く、あのっていうこともお話さっきされたように、日記を書きたいけど、書くのはあんまり得意じゃないとか、結構、あのジムに行きたいけど、あのあんまり筋トレとかジムでこう運動するの好きじゃないとかっていう、そういう場合は、やはりあの
はい。 あ、もう運動の習慣があるんですね。 うん。 うん。 あ、ええ。ええ。 うーん。 得意じゃない。 うん。
とにかくトライしてみて、で、自分にプレッシャーかけずにね、とにかくトライしてみて、あの、ある程度こう続けてみて、そして、例えば日記を書いた場合、例えば日記を書いて、それで、自分の思っていたこととか、その日にあったこととかを、ぶんあの実際に紙に書いたり、あのコンピューターで、あのラップトップでこうね、タイプして打ったりすることによって、その何ていうのかな、自分のその気持ちがこうちょっと整理できるとかね、その日のその日にあったことでちょっと気になっていたことがクリアになって見えるとかね。書くっていうことはすごく気持ちの整理につながると思うんですよ。
はい。 大事なことですね。はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 うーん。 うーん。ただま、ちょっとうん、はい。
そして次の日にええ。 つ次の日に読んでみて、ちょっとまた違う感性で見ることもできるし。で、あと、運動の場合も、あの例えば、あの、ソーシャルメディアで自分の好きなあのインフルエンサーとかあの、アスリートの人たちのなんか運動をするのをこう
ちょっとはい、ええ。 うーん。 はい。
セーブして、それをこう参考にしてやってみるとか、何かその楽しめるようにこう工夫するんですね。
うん。うん。 うーん。 うん、ただそれでもちょっと運動が苦手、ちょっとこう文章書くのが苦手っていう方が、三日坊主になることってやっぱり人間誰しもあると思うんですね。そこからそうですよね、そこから再開するにはどうしたらいいと思います？
<laughs> うん。 あると思います。三日坊主は絶対あります。それは